Heeh, pastilah soalnya kan kebetulan aku kan juga kalau play playlist kan, eee, pasti lagunya banyak gitu ya jadi, eee, kadang aku udah kelompokin sih misalnya playlist untuk lagunya yang, eee, kayak tadi yang misal mood-nya ceria atau memang playlist yang memang untuk kerja gitu. Jadi kalau untuk kerja kan tadi, eee, aku pakainya lo-fi gitu ya jadi biasa aku udah pakai di Spotify tuh ada mix yang memang khusus untuk lagu-lagu lo-fi jadi ketika di-play pun next-next-nya itu dengan satu mood yang sama gitu, heeh, tapi memang sih kadang aku juga suka play di eee, kan aku nge-save lagu juga ya jadi cukup banyak dan itu kan pasti nyampur-nyampur ya lagu yang sedih, lagu yang seneng, dan lagu yang bersemangat sampai yang lesu pun ada gitu jadi walaupun aku, eee, udah terlanjur ke-next nih dan ternyata mood-nya nggak sesuai dengan yang aku pengen, yaudah aku next lagi aja sampai nemu lagu yang cocok gitu.
Mhm. Oh iya iya iya iya, mhm. Iya. Hmm. Iya iya iya. Iya. Itu sa apa apa namanya sampai menemukan mood yang cocok itu ada ada rasa kesel nggak ini kok nggak nemu-nemu ya? Karena kan langsung next, next, next gitu kan ya, <laughs> gimana tuh?
Mhm. Iya bener, kadang udah di next oh, kok ini sedih lagi lah kok ini juga melow lagi eh, kok kebanyakan save lagu mellow gitu aku mikirnya ya jadinya jadi apa aku mikir harus banyak save lagu yang lebih happy kali ya, <chuckles> supaya lebih gampang nih nemunya, <laughs> gitu sih paling.
Iya. Iya iya, bener. <laughs> Mhm. Iya. Bener kan, heeh, jadi apa mungkin ya, Mas, memang, eee, kadang, eee, apa ya, <sucks teeth> kebiasaan itu ya selalu denger ternyata yang dibutuhkan setiap hari itu kadang beda ya.

Mhm, bener banget karena kan enggak semua musik, serela selera musik semua orang itu enggak sama gitu, jadi mungkin ada yang condongnya suka rock tapi enggak suka pop, nah kan bisa juga mungkin ada yang sukanya dangdut ya yaudah memang seleranya seperti itu enggak bisa disalahkan juga gitu kan.
Benar. Mhm. Iya ya. Iya ya. Bener sih, bener nah kira-kira nih eee, apa kira eee, Mas, nya punya sejarah enggak dari musik itu sendiri tuh? Eee, ternyata di musik itu Mas, kalau dengerin bisa keingat sama eee, entah itu masa lalu, entah itu apa gitu, jadi Mas, nya suka dengerinnya gitu, ada enggak?
Oh oke. Oke, jadi ada dong, ada tentu. Jadi musik itu apa ya, memang ibaratnya musik itu pasti ada hubungannya dengan memori gitu jadi eee, terutama musik-musik jadul ya, musik jadul itu kayak lagu-lagu lama nih misalnya kayak lagunya Samsons, kenangan terindah, lagunya mungkin dMasiv itu kan kalau kita dengerin lagu-lagu itu, jadi keingat masa-masa dulu <chuckles> gitu, mungkin pas umur kita masih lebih muda gitu ya dan mungkin bukan muda sih, lebih jatuhnya bocah kali ya gitu, heeh jadi ya keingat aja karena eee, lagunya itu kan ngebekas ya, mungkin kalau sekarang kan kita denger musik itu udah sangat gampang dengan adanya Spotify, Youtube dan banyak pilihan platform. Kalau dulu kan enggak semudah itu ya mungkin eee, kalau aku inget dulu tuh ada pakai kaset ada pakai apa sih namanya di mobil itu kayak video semacam tape gitu heeh dan terus ketika udah ha ada hp mungkin aku inget dulu pas tuker-tukeran lagu ya sama teman, enggak tahu musiknya dapat dari mana, terus ya udah tiba-tiba bisa tuker-tukeran, mhm, bener banget jadi ya entah mungkin bisa dibilang bajakan lah ya musiknya ya, cuma ya udahlah itu kan dulu susah gitu sekarang heeh, ketika ingat lagu itu eee, kadang ada memori tertentu yang membawa kenangan sih memang pastinya.
Ada? Hmm bener? Hmm. Wah. Mhm. bener, bener, bener. Iya iya. Wah. <laughs> Iya, iya. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Bener, bener. Oh. Iya. iya pakai bluetooth kali ya. Mhm, mhm mhm mhm. <chuckles> Iya. <laughs> Mhm, bener. Benar kan ya dan eee, saat Mas, dengerin musik itu pun, eee, jadi kebawa suasana ya, jadi keingat masa lalu dan eee, pengen denger terus gitu jadinya ya.
Mhm.